Uhum.
Aquele momento ali da preparação até o momento que eu termino eu não toco o telefone.
Hum, sim.
Porque nem sempre a gente pode, né, pegar um motorhome e desaparecer para as montanhas. <laughs>
Claro. <laughs> É um sonho, mas é é algo esporádico, né, não dá pra fazer com frequência.
Exatamente, né, não deve dar pra fazer todo fim de semana ou do nada, assim, quarta-feira, ge "Ai, meu Deus, que coisa chata essa semana! Vou pegar um motorhome e o e sair f e cair fora", né? <chuckles>
Aham. Sim, sim. É, é, é que a vida não não permite. <chuckles>
Então, eu acho que Exatamente, eu acho que a questão de de dar pequenos limites, né, plausíveis, palpáveis para o dia a dia é é mais fácil da gente se organizar.
Uhum. É, é.
Então, eu voltei com essa concepção das montanhas. O quanto eu estava bem e tentei adaptar aquilo à minha vida cotidiana, né, e todo dia agora eu faço isso. De manhã eu acordo, assim, tenho o despertador, eu olho o telefone porque eu tenho que desligar o despertador.
Aham. Sim, entendi. Que legal. Uhum.
E aí, eh, enquanto eu preparo ali meu café, minhas coisinhas, no silêncio da casa, eh, sento, como, quando eu termino, que eu vou olhar o o o telefone, daí depois começo o dia de trabalho, né. A mesma coisa a mesma coisa no almoço.
Aham. Sim. Ah, olha, muito bom. Sim, sim.
São os m os momentos que assim, que eu consegui.
E à noite você tá conseguindo também manter essa distância?
Não. <chuckles>
<laughs> É o próximo passo, né, o próximo desafio. <chuckles> Sim. <laughs>
É, é uma coisa de cada vez, né, tipo aquela coisa dos dos alcoólatras anônimos: "Oi, eu sou Marcella, eu tô tentando me desintoxicar. Eu tô há 15 minutos sem olhar as notificações". <laughs>
<laughs> Sim, sim, mas é isso mesmo, né, é um processo e que bom que você já tá nele, né. Então
Define limite pessoal que você possa fazer, possa seguir.
É. Com certeza. Olha, muito bacana. Adorei essa conversa, foi muito legal mesmo. Muito obrigada.
<chuckles> Ah, obrigada, eu que agradeço. <chuckles> Até mais.
Até a próxima. Tchau, tchau.
<chuckles>